Sì, sì, infatti, concordo. Anche a me piace tantissimo cucinare ed è una cosa che faccio, però sai quando quando ho più tranquilli quando so' più tranquilla. Ehm, per per esempio soprattutto lo faccio di fine settimana, infatti magari cucino un po' di più e surgelo, perché se io non so che posso stare tranquilla e mettermi ne dietro ai fornelli con tranquillità, non riesco, faccio guai, ehm, me la vivo male, perché comunque
Eh, sì. Eh, anche. No, è ovvio, cioè alla fine si deve fa si deve prendere come una cosa che fa rilassare, non p come una cosa, un peso che ti fa esaurire, sennò non ha senso.
Sì. Mh, mh, mh, infatti, assolutamente, poi
No, però anch'io volevo fare 'sta cosa qua che hai detto tu, anche, mhmm, cioè anche per comodità, magari fare tipo 2 teglie di lasagne, metterne un po' il congelatore, cose così, perché io e il mio fidanzato abbiam sempre il frigo vuoto, no, tra l'altr; quindi, ehm, ci starebbe, mh.
Eh, sì, infatti. <chuckles> Sì, sì, ti capisco. Sì, sì, è comodo, diciamo una cucina, se riesce nel fine settimana fa qualcosina in più; poi io fondamentalmente porziono e surgelo: in questa maniera durante la settimana poi tiro fuori ed è comodo così, ehm, se si riesce.
Sì, sì, assolutamente. <clears throat> Eh, mi manca il microonde per quelle cose lì, perché abbiamo solo la il forno e la friggitrice ad aria, mh-mh-mh, fino adesso non
Ehm Mh. <chuckles> E va beh, piano piano, piano piano. Alla fine poi pure la friggitrice ad aria scongela, magari un po' più lentamente, però scongela anche la friggitrice ad aria, quindi
Mh. Sì, no, infatti avevo visto che c'era anche la funzione, infatti, vabbè, easy. Eh no dai, sis alla fine vedi cioè, mhmm, non sembra ma ci son tante cose che magari facciamo, che sono un po' delle mini passioni e non ce ne rendiamo conto, dai.
Eh, Sì, infatti. Magari non è facile trovare il tempo tra lavoro e impegni vari della vita quotidiana, perché giustamente poi più si cresce, più aumentano quel genere di impegni. Però con un po' di pazienza, insomma, un po' di fortuna.
Tante piccole cose. Ah beh, certo. Beh, io quando lavoravo tornavo a casa alle 6 e mezza, sinceramente non ci pensavo neanche a di mettermi lì a trovarmi qualche hobby perché, cioè non ce la facevo proprio con i tempi. Adesso, ti ripeto, comunque c'ho tanto tempo libero e quindi ci sta. Mh, mh, mh. Sì, sì.
Eh, cer È diverso, certo. Va bene. Adesso io ti devo lasciare perché mi devo preparare che devo uscire. Grazie mille per la conversazione.
Va bene, sì sì, adesso anch'io vado. Grazie mille a te, è stato un piacere dai, ci sentiamo boh in questi giorn
Ciao!